آآ والله هاقول لك، ما كانش الدنيا ما كانتش عندنا آآ فيها حزازات جامدة يعني. ممكن أكون آآ هي الحكاية دي حصلت مع حد أو 2، لكن المعظم كانوا لأ متفاهمين إن هُم يعني هُم شايفين إنّ في فرق بين الأداء بتاعي وإنّه وأدائهم، فكانوا ما كانش في بيننا المشكلة دي.
إمم. متقبلين دوَة يعني.
بالضبط، كانوا متُقبِلين الحكاية دي، وكانوا مديريني عندهم ذكاء شويّة إن هُم لمّا بيلاقوا إن في 2 في ب بينهم منافسة، بيبعدهم عن بعض، بيخلّي ده بقى في في في قسم وده في قسم تاني، بحيث آه بحيث ما يحصلش
الجزئية وده في قسم إمم حلو جدًا، طب بقى بالنسبة للناس اللي هُم ما كانوش مبسوطين لِك أو فرحانين لِك إن أنتِ تتطوري على طول، كنتِ بتتعاملي معاهم إزاي؟
آه. آآ طبعًا كان بيبقى ف بتبقى في مشاكل، وكان واحد يبقى م م م متضايق من إن هُم مش مبسوطين لل لل للشخص، إن هو لحد لزميلهم يعني، إنّه بي طوّر و وكنت باشوف إنّه ال يعني إيه ال المنافسة الشريفة دي حاجة كويّسة يعني. أنت شايفني باعمل حاجة كويّسة، اعمل أنت ك حاجة تانية كويّسة. بالضبط آه، و وبعدين ده هيخدم الشغل في الآخر يعني، إحنا الاتنين بنتنافس، واللي بيستفيد من المنافسة دي هو الشغل، لكن إن كده تزعل أو إنّه حد يتكلّم على واحد من ورا ضهره مثلًا، أو يقلل من مجهوده، أو ياخد حتّى ساعات من مجهوده وينسبه لنفسه، كنت باحس إنّها يعني إيه امم <tsk> حركة طفولية، دي ممكن أط آه أطفال يعملوها آه بالضبط، بالضبط.
إمم. ده مش زي آآ زيك آه اهم، فهمت. حركة وحشة أوي وإن هو أنتم مش شغل بقى أنتم كده لعب عيال، طيّب هم أنتِ حسّيتي منهم إزاي بقى اللي همّ بي بيكرهوا لِك الخير، أو إن هُم ما بيحبوكيش؟
آآ طبعًا بيبقى في يعني مثلًا حد يبقى في مثلًا احتفال بأنه آآ مشروع فلاني خلص، والمدير عازمنا وكل حاجة، تلاقي مثلًا الشخص ده اللي هو متضايق ما جاش الاحتفال، ما قالش مبروك، آآ
تمام.

وصلِت جدًا، لأنه أنا كنت فعلًا الواحد أول ما بيتخرَّج بيبقى ده إ إحساسه بإنه إيه بيحقق ذاته، وإنه بياخد مردود م م يعني معنوي ومادّي من الحكاية دي، فبيديها طاقة كبيرة جدًا وبيعظَّم دورها أوي في حياته، كان معظَم الوقت آآ، أ أكرّسُه لل للشغل، وكان بالنسبة لي حاجة مهمة جدًا. لغاية لمّا حصل موقف لأ، ح حسسني إنه أنا كنت غلطانة ومش هو ده ال المفروض يكون يعني.
امم، حلو جدًا. تمام. طب ثواني بقى معلش، أنا عايزِك تقولي لي من بعد ما أنتِ اتخرجتِ، يعني بعد ما خلّصتِ كلية، هل قدّمتِ على حاجات المجالات اللي أنتِ شايفة نَفْسِك فيها تبقي كويسة، والّا أي شغلانة لقيتيها قدّامِك اشتغلتيها؟
آه. إمم، تمام. والله أول كام سنة، س أول سنة أو أول سنتين اشتغلت ال اللي متاح، لغاية لمّا لقيت الشغلانة ال ال بقى اللي أنا ع نِفْسي اشتغل فيها، وكانت فعلًا آمم، يعني كمركز كانت حلوة جدًا، وكطبيعة شغل حلوة جدًا، وكُنت حابّاها بشكل مش طبيعي، بالإضافة بقى إنه كان ال الشركة نَفْسها الثقافة العامة اللي فيها س لذيذة، يعني الناس كانت بسيطة مع بعض، الكلام بيننا وبين بعض وبيننا وبين المدير سهل، مديرنا كان بيحتوينا جدًا، فكُنت حابّة أوي، أوي ال الشغل ومدّية له آآ، يعني وقت كبير و
إمم. تمام. و يعني أنتِ فعلًا م م وقتِك دوّة كنت مقسّماه اللي هو الشغل ف مبدئيًا كده، وأي حاجة جنبيه، صح؟ ياه! للدرجة دي!
اهم. آه، وأي حاجة بعد كده، يعني لمّا نخلَّص شغل آه، لأنه كح مثلًا كان الشغل بيخلص الساعة 17:00، كنّا بنيجي من 09:00 ل17:00، لكن لأ، عمري ما روَّحت 17:00 في الأول، 19:00 20:00 زي ما تيجي، لا، لا، أقعد أقعد كتير لغاية لمّا آه، بس عايزة أقول لك إنه ده يعني كان حلو، وكان طبعًا ال مديريني بي شايفين إن أنا موظف مجتهد، وكنت باخد ترقيات كويسة جدًا و واتطوّرت في شغلي كتير، لكن آآ، ف حصلِت آه.
أومال؟ ياه! للدرجة برافو عليكِ! إمم. حلو جدًا، آه، أنا عايز بقى حتّة بقى جزئية في دي، حتّة اللي هو ال الموظف المجتهد أو كده، ال ال زمايله بقى، هل حسيتِ إن في مشاكل بينِك وبين زمايلِك لأن هُم شايفينِك بتتطوّري بسرعة وبتاخدي تريقا ترقيات وهُم لسّه زي ما هُم؟
آآ تغيير بقى، آه، إمم.